Chào bạn. Ừm, chúc bạn một ngày Chủ nhật, ừm, tốt lành.
Hello bạn. À, cảm ơn bạn rất nhiều. À, hôm nay Chủ nhật của mình cũng khá là thoải mái với cả chill, trời thì mát này, à, dậy sáng sáng nay mình, ờ, dậy với một tâm trạng rất là sảng khoái. Không biết là tối qua bạn có có ngủ ngon không?
Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm, tối qua mình ngủ rất ngon, tại vì tối hôm qua là thứ 7 mà, ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì lúc nào là cũng một ngày mà rất là ngủ thoải mái cả.
Ừm hứm. Thì, ờ, không biết là bạn có giống mình không nà cái việc, à, đầu tiên khi mà mình thức dậy ấy là mình, ờ, hay cầm cái điện thoại này, xong mình, ờ, sẽ, ơ, check tin nhắn này vào mạng xã hội này, check tin nhắn này. Đó, và mình xem là, ờ, xem có thông báo gì về bạn bè không, xem có ai đó nhắn tin với mình không. Thì không biết bạn có giống mình không?
Ừm hưm. Ừm hưm. Ừm hưm. Ờ, mình cũng có thường xuyên, ừm, check cái tin nhắn của trên mạng xã hội như vậy, và nhưng mà mình thì không chủ yếu là mình còn hông có chia sẻ nhiều thông tin lắm, chỉ qua là mình chỉ xem là xem có ai post gì mới hay không, có tin nhắn nào mới hay không, bạn thì sao?
Ờ, ờ ha, mình mình thì cũng khá là giống bạn vì mình không hay, kiểu, à, tạo content nắm trên mạng xã hội ấy. Cho nên mình chỉ là người, ờ, theo dõi, ơ, ờ, những người nổi tiếng, với cả bạn bè của mình thôi. Thì, à, mình có một câu hỏi dành cho bạn nhá. Thì, à, không biết là cảm bạn có cảm nhận gì về cái việc, ờ, những cái ảnh hưởng mà mạng xã hội mang đến, ơ, ờ, đến với các, ờ, mối quan hệ ờ, ừm hứm.
Ừm hưm. Ờ, mạng xã hội. Thì mình thì mạng xã hội đối với mình thì cũng như các cả các mọi thứ khác thôi thì nó đều có ảnh hưởng, gọi nà, tích cực hay cũng như là tiêu cực cả. Thì tích cực thì nó có thể giúp chúng ta, ờ, giữ liên lạc với các bạn bè ở khi mà chúng ta không còn ở gần họ nữa chẳng hạn, thì chúng ta có thể kết bạn, ừm, thêm những người bạn mới, ờ, có thể lúc nào giúp chúng ta chia sẻ những khoảnh khắc, ưm, đáng nhớ của bản thân, ví dụ nh những như là khoảnh khắc, ơ, kỷ niệm, hay là sinh nhật gì đó với lại các cái, à, những người mà chúng ta quen thuộc.
Ừm.
Còn về mặt tiêu cực thì mình cảm thấy, ờ, mạng xã hội nó khiến cho con người ta nó cảm thấy là, ừm, gọi là sao, kiểu mà phông bạt sống ảo đồ các kiểu á kìa, thì người người người nhìn vào thì họ lại đem ra cái cảm xúc tiêu cực, như là cảm thấy ghen tị, rồi so sánh đồ các kiểu. Thì mình cảm thấy đó mạng xã hội nó nó như vậy, còn hông biết thì bạn thì sao?
Ừm, mình Ừm, mình rất là rất là đồng tính với những cái quan điểm vừa rồi của bạn. Thì, à, mình cũng nghĩ là mạng xã hội nên được, ờ, ờ, chia thành, ờ, 2 cực, đó chính là cực, ờ, tiêu cực và cực, ờ, tích cực. Thì mình sẽ nói về thì phần tích cực trước thì đối với mình ấy, thì cái thì cái phần, ờ, tích cực của nó là nó giúp cho chúng ta có thể dễ dàng này, ờ, duy trì giao tiếp này, duy trì liên lạc đối với những người thân, người bạn bè ở xa. Ờ, vì nó có kiểu video call này, hoặc là nhóm chat gia đình này. Ờ, mình nghĩ là cái thứ 2 nữa, cái tích cực của nó là cái, a, mở rộng mối quan hệ giữa người với người. Như là chúng ta có thể, ờ, dễ dàng, à, kết bạn, à, bạn bè cùng sở thích nè, hoặc là mình gia nhập những cái cộng đồng trực tuyến về những cái chủ đề chung nào đó. Đó, hoặc, ờ, hoặc là chúng ta nhờ đó chúng ta cũng có thể được, ờ, dễ dàng hỗ trợ trong những cái khó khăn, như kiểu là, chúng ta có thể nhờ tư vấn những cái vấn đề như, kiểu là, qua mạng xã hội này kia và chúng ta cần giúp đỡ. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái mặt tiêu cực như mà bạn, ờ, vừa nhắc đến, đó chính là cái việc mà mọi người sống ảo, đúng không? Và khi mà mọi người sống ảo thì nó lại dễ tạo ra một cái hiện tượng, gọi là hiện tượng, ờ, FOMO tức là mọi người, kiểu, thi nhau, gọi là, đăng về cái này này, thi nhau đăng về cái kia, đúng không? Đó, thì, ờ
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm hưm. Đúng rồi. Ừm hưm. Đúng rồi. <chuckles> Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi.
Đó, kiểu, nó dẫn đến cái việc so sánh xã hội này. Ờ, do là việc chúng ta thấy người khác sống ảo, gọi là, quá ảo, quá hoàn hảo, quá tốt này, dẫn đến cái việc mà chúng ta dễ bị tự ti về bản thân nhiều hơn. Đó. Và ngoài ra ấy, thì, ờ, chúng ta có thể, gọi là, gọi là gì nhỉ, hiểu lầm do giao tiếp ảo, như kiểu là, ờ, thiếu những những cái ngữ điệu này, thiếu những cái biểu cảm này. Khi mà chúng ta trò chuyện qua, kiểu, qua bàn phím ở trên mạng ấy, thì nó cũng đẫn dẫn đến những cái xung đột, kiểu, ờ, ờ, xung đột đến, kiểu là, bóc phốt nhau này, hay là, kiểu, chửi bới nhau này. Đó. Không biết bạn đồng bạn có đồng ý với ý kiến của mình không?
Ừm hứm. Đúng rồi. Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm. Ừm. Còn mình thì mình hoàn hoàn toàn đồng ý với kiến của bạn thôi. Thì cái mạng xã hội nó, ờ, đều đem lại những cái tích cực và tiêu cực như vậy cả. Thì không biết là bạn có thường xuyên chịu mạng xã hội hay không này? Và cái mạng xã hội nào mà bạn, hừm, thường hay xài?
Ờ. Thì, ờ, cái mạng xã hội mà mình hay xài nhiều nhất thì mình nghĩ là mạng xã hội Instagram. Tại vì mình ờ, ừm, tại vì mình thích cái, a, giao diện là tối giản của nó hơn so với Facebook và những cái mạng xã hội khác. Còn bạn thì sao?
À, Instagram. Ừm hứm. Ừm. Ờ, mình thì mình xài chủ yếu là Facebook thôi. Chứ mình vô mình đọc cái tin tức từ các cái trang, rồi là nhắn tin với bạn bè, thì bạn bè mình cũng chủ yếu cũng dài xài Facebook là chính. Thì có cái tin tức gì hay là cái những cái chia sẻ gì bạn bè mình post lên thì mình có thể theo dõi được.
Ừm, mình mình cũng mình cũng, ơ, hay làm, kiểu, theo dõi tin tức này trên cái mạng xã hội Instagram của mình. Kiểu cũng lướt, lướt, lướt, lướt xuống là sẽ thấy các tin tức khác nhau trong ngày.
À. Ừm hứm. Thì cái Instagram của bạn thì có, ừm, bạn có thường hay đăng chia sẻ những về, ờ, ờ, cái cuộc sống cá nhân hay không? Hay là chỉ dùng để follow như các tin tức hay là các cái trang mà bạn thích ấy thôi?
Vậy thì, ờ Ờ há. Ờ, mình thì hồi xưa cũng thử, gọi là, việc là đăng những cái nội dung cá nhân của mình, như kiểu là, à, mình, à, đi chơi đâu này, hoặc là mình, à, đi ăn ở những chỗ mới này. Đó, thì lâu lâu thì mình mới đăng một lần thôi chứ mình cũng không đăng quá nhiều. Và thì mình cũng dùng chủ yếu là thật là chủ yếu là dùng để follow những cái, a, người nổi tiếng mà mình thích này, ờ, những cái nhân những cái nhân vật mà mình hâm mộ này. Đó, chủ yếu là vậy thôi.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm, theo bạn thì giữa cái, à, giữa Instagram và các mạng xã hội khác thì cái Instagram nó có cái ưu điểm nào mà nó, ờ, có thể thu hút được nhiều người dùng hơn so với những mạng xã hội khác hay không?
Ờ. Ừm. Ờ, mình nghĩ đây câu hỏi hay ấy. Thì Instagram thì, ờ, theo mình, nó khác biệt so với mạng xã hội khác bởi vì là, à, cái, a, giao diện nó rất là tối giản này, rất là dễ dùng này. Ờ, như, kiểu là, Facebook hoặc là Twitter thì mình cảm giác là nó nó như nó hơi có quá nhiều tính năng, còn trên Instagram thì nó mặc dù là ít tính năng hơn ấy, nhưng mà nó khiến cho mình, gọi là, dễ dàng tiếp cận hơn này, dễ sử dụng hơn này, đấy. Thế nên là mình, ờ, luôn luôn chọn Instagram là cái mạng xã hội mà mình hay <chuckles> đặt chân vào. Còn bạn, vì sao mà bạn lại hay chọn Facebook để làm cái mạng xã hội, à, chính của mình?
Ừm. Ừm. Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm. Ừm. Ừm hứm. Thì Facebook thì hồi xưa từ xưa đến giờ là từ khi mà nó bắt đầu thì mình mình đã tìm hiểu, mình sử dụng, thì nó cái thói quen nó kéo dài đến bây giờ cơ. Thì hồi xưa có cả chơi game ở trên Facebook nữa, thì ví dụ chơi mấy cái game như là, kiểu, Nông trại vui vẻ chẳng hạn trên Facebook, ờ, đó, thì nó phần nào đó nó ờ, mình khi mình chơi với bạn bè chẳng hạn thì mình phần nào đó nó duy trì cái cái cái cái cái thói quen đó rất là lâu. Nó, kiểu, mà bạn vô nhà người khác, bạn ăn trộm của họ, rồi họ qua bạn ăn trộm mình, thì cái tương tác giữa người với người với nhau ấy, nó rất là thật, thì cảm giác nó, xài cái đó hồi xưa xài thì rất là vui. Thì còn bây giờ thì khi mà cái game nó nó không còn ấy nữa và, ờ, mọi người thì bắt đầu theo dõi những cái những cái, gọi là, cái gì, hot trend ở trên, ơ, cái cái cái trang mạng xã hội như vậy nữa thì nó không còn như vậy nữa. Nhưng mà bây giờ cái thói quen nó như vậy là không bỏ được nữa, thành ra là bây giờ mình vẫn cứ duy trì như vậy thôi, còn mình cũng không có muốn tìm hiểu hay là, à, theo dùng các cái món mạng tr trang xã hội khác thì tại vì mình đối với mình bây giờ thì những cái đó nó không còn quan trọng nữa, thì chỉ cần có một cái nào đó là được rồi.
À, vậy vậy là bạn cũng là một người rất là đơn giản, đúng không? À, bạn, à, hài lòng với, a, kiểu, Facebook từ hồi xưa rồi nên là bạn, ừm, vẫn dùng nó đến bây giờ, a, mình mình mình cũng rất là hiểu ý bạn.
Ừm hứm. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Mình, kiểu, mình lười thay đổi á kìa. <chuckles>
À, mình rất là hiểu ý bạn nhá. Vậy thì không biết là khi mà bạn, à, sử dụng mạng xã hội ấy, thì không biết là bao giờ bạn đã bị cảm thấy, kiểu, căng thẳng, hay là bị áp lực vì vì vì nhìn thấy những cái nội dung ở trên cái mạng xã hội đó không?
Ờ, cũng có, có đôi khi mà như bạn nói là khi mà kheo người à, một số người ví dụ người trẻ chẳng hạn mà họ khoe sự giàu có, sự sống ảo là ví dụ như tôi thành công, tôi thành đạt các kiểu, thì thì mình nhìn vô mình cũng thấy cũng có phần nào áp lực. <chuckles> Hông biết là tại sao họ lại giỏi như vậy, ờ, tại sao là họ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, và lý do nào mà khiến họ thành công như vậy đó, thì đôi khi cái cái việc như vậy cũng khiến mình cảm thấy một số áp lực. Còn hông biết bạn thì sao?
Ừm, ừm, mình mình cũng, a, cảm thấy phần nào giống như bạn ấy. Và mình cũng có 1 câu chuyện muốn chia sẻ với bạn là hồi xưa thì, ờ, mình, ờ, có quen 1 cái bạn nữ này, cái bạn nữ đấy thì, à, kiểu, cũng làm, à, <tsk> làm content creator ở trên, ơ, trên mạng xã hội ấy. Đó, thì bạn nữ đấy thì hồi đầu thì làm, ờ, kiểu, hay đăng tải những cái nội dung rất là tích cực này, rất là vui vẻ, rất là chill, ờ, nhưng mà sau đấy thì càng về sau thì mạng xã hội nó bùng nổ ấy, nhiều người tham gia vào mạng xã hội hơn này, ờ, internet hơn này. Thì khi đó thì, ờ, à, cái, a, cái trang cá nhân của bạn ấy bắt đầu bị nhận phải những cái thông tin nó trái chiều, thay vì những cái thông tin thay vì những cái bình luận này, những cái comment, a, tích cực như, kiểu là, khen bạn ấy này, thì bắt đầu xuất hiện những cái comment bắt đầu chê bai, bắt đầu, gọi là, chỉ trích bạn đấy vì những cái rất là linh tinh. Đó, mà hồi đấy thì bạn ấy thì, à, lần đầu tiên bạn ấy bị trải nghiệm cái đấy, thế là bạn ấy a, bạn nữ đấy cảm giác nó bị ngợp này, bị choáng này, bị, à, sốc này, đó, ờ, tâm lý bạn ấy cũng không vững vàng ấy, thế là về sau bạn ấy a, ngoài đời bạn ấy trở nên, gọi là, ít nói với cả tự ti đi này. Đó, và mình cũng thấy bạn ấy, kiểu, ừm, cũng trải qua 1 cái, kiểu, dạng cảm xúc, kiểu, cũng hơi hơi trầm cảm về cái vấn đề đó ấy. Đó, đó thì đúng rồi, cái việc đấy cũng khá là nghiêm trọng và cũng khá là đáng tiếc đối với bạn đấy. Thì, ờ, thì theo bạn ấy, thì không biết là chúng ta có nên nên sử dụng mạng xã hội một cách điều độ và có kiểm soát không?
Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm. Ừm hứm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm hứm. Ừm. Ừm. Ừm. Ngợp, ừm. Ừm. Ừm. Ờ, nghiêm trọng này. Ừm. Thì thì theo mình nghĩ thì thì hông chỉ riêng mạng xã hội mà cái gì cũng vậy, c cũng nên mà có mình sử dụng một cách điều độ thôi thì nó mới tốt cho cho bản thân mình. Còn vụ mà mình quá lạm dụng mạng xã hội mà cái gì mình cũng đăng lên mạng xã hội, rồi cái gì mình cũng trên mạng xã hội thì cái đương nhiên là cái gì nó cũng hông tốt rồi.
Đúng rồi, đúng rồi. Mình, à, hoàn toàn đồng ý với cái, a, ý kiến vừa rồi của bạn. Kiểu, nhiều khi thì, à, mình, à, khi mà mình bị, à, gọi là, quá tập trung vào mạng xã hội ấy, thì mình cũng sẽ hay tự tự nhủ bản thân mình là mạng xã hội thì nó không phải toàn bộ là sự thật ấy. Tức là người ta sẽ chỉ đăng những cái khoảnh khắc đẹp thôi, không phải là những cái khó khăn, những cái thử thách mà họ đối mặt ở đằng sau, đúng không? Đó. Và tin và thêm một cái nữa là mình cũng sẽ khi mình sử dụng, ờ, điện thoại này, để, à, truy cập mạng xã hội này, thì mình cũng sẽ, ờm, sử dụng một số cái app mà nó có thể là giúp mình theo dõi thời gian này, để mình giới hạn lại cái thời gian mà mình, ờ, truy cập mạng xã hội ấy. Như, kiểu, là mình sẽ, ơ những cái lúc mà mình muốn tập trung làm mấy cái khác, cái công việc riêng của mình ấy, thì mình sẽ tắt cái, a, thông báo của nó đi, hoặc là dùng những cái app hẹn giờ, đó. Và và và mình thấy ở trên mạng xã hội ấy, là do cái thuật toán của nó ấy, thì nhiều khi chúng nó sẽ, ơ, hay, ơ, gọi là, gợi ý mình những cái, ơ, nội dung nó không được lành mạnh lắm, đúng không? Đó. Thì thì mình cũng sẽ cố gắng là unfollow này, báo cáo những cái nội dung mà tiêu cực này, đó. Để, à, mình bớt để mình bớt, gọi là, bớt suy nghĩ nhiều về những cái, ơ, nội dung linh tinh trên mạng đi, đó.
Ừm hứm. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, đúng, đúng, chính xác. Ừm hứm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm hưm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng, đúng. Ô kê, hợp lý. Ừm hứm.
Bạn có đồng ý với <chuckles> những cái biện pháp của mình không?
Đúng rồi, mình hoàn toàn đồng ý với những biện pháp của bạn, đ để mà bây giờ trong cái thời đại công nghệ hiện tại nay mà cái mạng để mà mạng xã hội nó nó chi phối mình như vậy thì thực sự là nó không nên. Mình phải tự bảo vệ bản thân mình khỏi những cái, gọi là, hiểm họa, những cái mà nguy cơ tiềm tàng t mà có thể gây ảnh hưởng đến mình từ cái mạng xã hội.
Đúng, đúng, rất rất là chính xác. Thì, ờ, không biết là bạn đã từng có cái một cái trải nghiệm cá nhân riêng nào không, về mạng xã hội, kiểu, tích cực hay là tiêu cực không? Bạn muốn chia sẻ cho mình không?
Ừm, để mà nói về ảnh hưởng ờ, các cái những trải nghiệm mà tích cực tiêu cực s của mạng xã hội thì nó đầy rẫy hàng ngày. Ví dụ ngày nào mình cũng sẽ kiểm thấy các thông tin mà ví dụ là, ờ, tích cực ví dụ chia sẻ những cái, ơ, thông tin về những cái, ờ, sự phát triển của công nghệ, các cái, ờ, ừm, c công nghệ ví dụ như công nghệ AI đồ chẳng hạn ở hàng ngày trên thế giới. Còn những cái tiêu cực như cảm thấy như là ví dụ là lừa đảo này, rồi, à, các cái, ơ, phốt phiếc của các cái i idol các kiểu, thì ngày nào nó cũng có ở trên mạng xã hội cả. Thì mình chọn lọc cái tin tức mà mình đọc thôi. Đó, thì trải nghiệm của mình là như vậy.
Đúng, đúng, đúng, đúng. Đúng, đúng. À, mình thấy, à, mình thấy, à, rất là hiểu cái cái cái, ơ, trải nghiệm cá nhân của bạn. À, và mình thì cũng, ơ, có những cái trải nghiệm mà mình nhớ lại thì mình có những cái trải nghiệm tích cực nhiều hơn. Thì đó chính là cái việc là ví dụ như, kiểu là, ờ, trước thì, ờ, nhờ những cái group, à, học, ờ, kiểu, ngôn ngữ tiếng Anh ở trên Facebook ấy, thì mình đã quen được, ờ, vài nhóm bạn mà, kiểu, để cùng thi ôn thi, à, à, à, chứng chỉ IELTS này. Và giờ thì, ờ, kiểu, thi xong rồi thì mình vẫn vẫn, kiểu, giữ liên lạc này, vẫn, ơ, nói chuyện với họ này, thường xuyên này, kiểu, ờ, kiểu do họ, kiểu, cũng hợp tính cách với mình ấy. Đó.
Ừm hứm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đó. Ừm. À. Ừm hứm.
Ờ, mình thấy là cái việc mà mạng xã hội cũng rất là hay khi mà, à, chúng có thể, gọi là, gắn kết, ơ, những người lạ với nhau thành, à, những người bạn, đó.
Ừm. Đúng rồi, thì mình cũng cũng cũng quen được một số người bạn từ cái mạng xã hội từ Facebook này chẳng hạn. Thì trong quá trình mình chơi game đồ chẳng hạn, mình có thể quen rồi add Facebook của nhau, rồi sau này có thể rủ nhau chơi. Thì đó, mạng xã hội nó cũng giúp phần nào đó mình kết nối với những cái người mà mình không có cơ hội được gặp mặt trực tiếp ở ngoài đời chẳng hạn, thì đó, ừm, cũng là một cái ưu điểm của mạng xã hội.
Ừm, ừm hứm. Ừm hứm, nhưng mà nhiều khi bạn nghĩ rằng là mạng xã hội nhiều khi nó lại khiến cho chúng ta mối quan hệ ngoài đời chúng ta lại xa cách hơn không?
Ờ, <chuckles> nói sao ta? Ờ, mình thì, ừm, Facebook s như mình dùng Facebook, ừm, từ trước đến giờ thì, ờ, những ví dụ là, ờ, một người bạn của mình đi, họ đăng một tải một cái, ơ, cái cái cái, ơ, ừm, cái chia sẻ gì đó với họ là họ cảm thấy vui vẻ các kiểu. Nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy là nó, ờ, không không thích hay không có hợp lý thì mình cũng không có comment, gọi là, cái ý nghĩ gì tiêu cực cả, thì mình cứ chỉ đơn giản là like và cho qua thôi. Thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến các mối quan hệ xã xã hội của mình ngoài đời cả, mình biết mình kiềm chế nó. <chuckles>
Ừm. Ờ. Ờ, mình mình hiểu, mình hiểu, hiểu. Đôi khi mình xem cái nội dung đấy mình cảm giác bị là xa cách, đúng không? Cảm giác nó nó mông lung thế nào, đúng không? À ha. Thì mình mình cũng cảm giác là đôi khi là nếu mà sử dụng mạng xã hội quá nhiều ấy, nó nó cũng khiến cho những cái mối quan hệ ngoài đời thật của mình nó hơi bị, ờ, xa cách này. Như kiểu là có những, ơ, người trong, ơ, một cái bữa ăn tối thì thay vì họ nói chuyện với nhau ấy, thì họ lại, kiểu, cứ dùng điện thoại, họ lướt lướt mạng xã hội thôi. Thì mình nghĩ như thế là nó khiến cho những cái tương tác ngoài đời nó mất đi cái ý nghĩa của nó, mất đi cái vai trò của nó. Đó, thì không biết bạn đồng ý với cái ý kiến đó của mình không?
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm hưm. Ừm. Đúng rồi, mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn thôi. Nếu mà, ờ, gì mà mình phụ thuộc hết mạng xã hội mình trong giao không có giao tiếp hàng ngày mà cứ c cắm mặt vào điện thoại thì nó đương nhiên là không nên rồi.
Ừm, đúng, đúng vậy, đúng vậy. Và qua cuộc nói chuyện này thì, à thì, à, cảm thấy, a, hiểu hơn về cái cách sử dụng mạng xã hội này. Và cảm ơn bạn rất, à, nhiều về chia sẻ và trải nghiệm riêng của bạn về cái việc là ừm, về việc sử dụng mạng xã hội nhá.
Ừm hưm. Ừm, mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Ừm hưm, ừm, chúc bạn một ngày Chủ nhật tốt lành. Tạm biệt bạn. Ừm, bye byei bạn.
Bạn Ừm, bạn cũng thế nha, bye bye bạn.